देखिए मेरा मानना है कि हर इंसान जीवन भर, जीवन पर्यन्त कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। लेकिन उसे कभी न कभी सीखने के लिए एक जिज्ञासा की भी ज़रूरत पड़ती है, कि सीखने कहते हैं ना लालसा होनी ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा या लालसा जिसे हम कह सकते हैं, वो नहीं होती है तो आप कुछ भी नया सीखने के प्रति, सजग नहीं रहते हैं। तो आपके हिसाब से सीखने की जिज्ञासा, आप अपने अंदर कैसे जगाते हैं?
जी। हाँ जी। जी, बिल्कुल बिल्कु हाँ जी। हुँ। जी, बिल्कुल। जी देखिए, सीखने की जिज्ञासा इंसान हर इंसान से मतलब हर अलग-अलग इंसान में अलग-अलग होती है। है ना? कुछ सिर्फ़ अ, सीखना ना सिर्फ़ लोगों की नज़रों को मतलब धूल झोंकने के लिए करते हैं कि हाँ भई, वो मैं उसको दिखाने के लिए सीख रहा हूँ या कुछ ऐसे सीखते हैं कि दूसरे को देख के, देखा-देखी में भेड़ चाल में लग जाते हैं। है ना? जब तक आप अगर कुछ मन से सीखना चाहते हैं ना, तो आप किसी को कहने किसी के कहने का इंतज़ार नहीं करेंगे, किसी को देखकर इंस्पायर हो के नहीं करेंगे। अगर आप में सीखने की इच्छा है, कोई आपको मन से कुछ काम करने की इच्छा है, तो आप अपने अंदर से आपके खुद के आवाज़ आएगी कि भई ये चीज़ मुझे करनी है, चाहे किसी भी हालत में, मैं कैसे भी करूँगा। इसके लिए ये नहीं कि आप पहले उसका इंतज़ार करेंगे, कि हाँ भई यार ये अच्छा ये चीज़ करनी है। मेरे को जैसे कुछ अ, लैपटॉप पे कुछ अ, सीखना है ना? कि अभी तो लैपटॉप है नहीं है या लैपटॉप पुराना है। पहले नया लैपटॉप लूँगा ना जब अ, सीखूँगा या नया लैपटॉप लेने में अभी पैसा आएगा, जब पैसा आएगा फिर लैपटॉप लूँगा, मतलब बहुत सारी ऐसी मतलब इंसान ना अपने मन में ही जाल बुनने लग जाते हैं कि मतलब और अपने आप को ही बहाने देने लग जाना। तो वो आपकी जिज्ञासा का महत्व ही नहीं रखती है। है ना? फिर जिज्ञासा नहीं है वो तो आप अपना अ, समय व्यतीत करने के लिए टाइम पास के लिए कुछ भी आप सोच रहे हो, कि चलो मैं ये कर लेता हूँ। हो गया तो ठीक है नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है। अ, क्योंकि जिसमें सीखने की ललक होती है ना वो चाहे अ, जितना मर्ज़ी मतलब कह लो कि अ, समय लग जाए या टाइम लग जाए लेकिन वो उसमें ना मतलब अ, संलगन रहता है मगन रहके काम करता है कि हाँ भई, ये चीज़ मैं सीख के रहूँगा और उसमें देखिए सीखना ऐसा नहीं है कि हम आपको घर बैठे-बैठे सीखने को मिल जाएगा। आपको उसके लिए स्ट्रगल करना है, थोड़ा फल पा वो कहते है ना? फरम अ, फल पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। तो वो चीज़ कर्म आपको पहले करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप घर बैठे हो अच्छा फ़ोन चला रहे हो फ़ोल फ़ोन में एक यूट्यूब वीडियो देखी मैं तो प्रो बन गया। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा सिखाने वाले आ गए हैं। है ना? तो ऐसा नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, क्योंकि जो क ए, व देखिए अ, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, व्यक्ति ना मतलब कुछ भी डाल देता है तो हम सोचते हैं कि हमर हमने तो ये वीडियो देख ली है, ये ऐसे-ऐसे होता है। उसकी डिटेलिंग क्या है? हमें ये चीज़ नहीं पता ना, तो हमें अगर उसको सीखना है, तो उसके किसी मतलब विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। है ना? सीखने के लिए। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास यूट्यूब है तो यूट्यूब ही अ, विशेषज्ञ है यही सिखा देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ काफ़ी हद तक कि जब आप कभी मतलब एक-आधी ए, जगह पे आपको व छोटी-मोटी ज़रूरत पड़ी हो तब आपके यूट्यूब काम आ जाता है। लेकिन ये नहीं कि आपको अगर लंबा प्रोसेस आगे तक जाना है, आपने उसमें मतलब महारत हासिल करनी है तो आपको एक अपना गुरु या विशेषज्ञ को ढूँढना ही पड़ेगा, ताकि आप उसमें मतलब अ, अच्छे से काम कर सके और उसमें मतलब महारत हासिल कर सकें। जी।
बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। सही बात है। हुँ। जी। हुँ। सही बात है। बिल्कुल। हाँ, हाँ। सही बात है बिल्कुल। जी। बिल्कुल। हाँ। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सीखने के लिए कहीं न कहीं आपके अंदर एक ललक होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जैसा आपने बताया कि अगर आप ये सोचते हैं कि यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो है उसे देख के आप सीख सकते हैं। तो वो कुछ हद तक मुझे लगता है कि सीख तो सकते हैं लेकिन जो पर्फ़ेक्शन है वो बिना किसी के साथ हुए या सलाह के नहीं आ सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अ, किसी से उस बारे में विचार-विमर्श करें किसी से सलाह लें। जिससे कि आप उसमें पर्फ़ेक्शन हासिल कर सकें। महारत हासिल कर सकें। बिल्कुल। तो कभी आपको ये महसूस हुआ है कि आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं या किसी चीज़ को सीखने की अचानक से आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई? और वो पल आपको कैसा महसूस हुआ था, कैसा लगा था आपको? किस चीज़ की वज़ह से आपके अंदर ये लालसा जगी थी कि मुझे इस चीज़ को सीखना है?
हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। हाँ, पर्फेक्शन। जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। देखिए ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अ, मेरे में जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे को कई बार दूसरों को देख के भी मन में सीखने की जिज्ञासा होती है, है ना? तो मेरे पास भी कई बार बहुत बार ऐसा भी हुआ है लेकिन मैंने उन पे अपना समय व्यतीत नहीं हुआ व्यतीत नहीं किया या बर्बाद नहीं किया, है ना? कि मेरे को लगा कि चलो भई अच्छा सामने वाला कुछ कर रहा है चलो हम भी करके देखते हैं तो करा। नहीं समझ आया तो छोड़ दो। ये नहीं क्योंकि उसमें ना जो आप अगर कुछ चीज़ आप मन से सीखना चाहते हो तो अंदर से फ़ीलिंग आ जाती है आपको मन से लहरते हो। ये नहीं कि आप समय मतलब अ, टाइम पास के लिए कर रहे हो। तो मेरे को भी ऐसा लगा कि भई ये चीज़ मेरे से हो ही नहीं रही है तो मैं अपना समय बर्बाद क्यों कर रहा हूँ, है ना? और जो चीज़ मेरे को लगता है कि भाई मैं वो कर रहा हूँ अब मेरे को <swallows> बचपन से मान के चलिए एक्टिंग करने का शौक था। तो वो चीज़ मैंने कहा सीखनी है। अब ऐसा तो नहीं है यूट्यूब पे स हम सिर्फ़ फ़िल्में देख के ही एक्टिंग सीख जाएँगे है ना। कुछ उसके लिए भी हमें क्लासेस लेनी पड़ती है थिएटर क्लासेज़ करनी है सब कुछ करना है। तो वो चीज़ें हैं वो धीरे-धीरे मेरे को ऐसे लगा कि हाँ, भई करना चाहिए। फिर मैंने थिएटर क्लासेस जॉइन करी या कुछ भी मतलब अ, ऐसे-ऐसे ग्रुप पकड़ लिए कि जहाँ से मैं कुछ सीख सकता हूँ। कि प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे मैं को सीखने को मिले। वीडियो-वूडियो तो मतलब अ, पुरानी बातें रह गयी कि वीडियो देख के सीख लो, ऐसी चीज़ें नहीं होती है। होती है मतलब लेकिन अ, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आप नहीं कर सकते उसको यूज़ है ना। <smacks lips> तो वो चीज़ें मैंने करी कि हाँ, भई ये करनी है और उनको मन से भी मैंने महारत भी हासिल करी उनमें मतलब काफ़ी हद तक अच्छा अपने आप को किया। और आज उसकी वज बदौलत मेरे को अच्छा काम भी मिल जाता है। तो वो मेरे लिए अच्छा रहता है कि हाँ, भई मैंने अपना एक शुरू-शुरू में शौकिया तौर पे शुरू किया था मैंने कि मेरे को अच्छा लगता था। कि बनना बच मतलब अब म बचपन से ही था मेरे मन में कि मैंने एक्टिंग लाइन में जाना है या आर्टिस्ट बनना है। लेकिन उस समय हमारे को कहते हैं ना, की एक राह नहीं मिल रही थी, है ना, कि मतलब एक हाथ पकड़ने वाला नहीं मिल रहा था, या गुरु का हाथ होना ज़रूरी है, कोई भी मतलब आपको मार्ग दिखाने वाला, ज़रूरी नहीं है की गुरु आपको मार्ग दिखाने वाला हो, तो उस समय हाँ, इतना कॉम्पिटिशन हो, मतलब आज के समय में तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गए लेकिन उस समय ना इतना नहीं होता था, हमें कोई बताने वाला नहीं होता था कि भाई यहाँ जाना है, ये ऐसी चीज़ होएगी, कोई थिएटर नाम का हमें पता नहीं होता था कि थिएटर की भी क्लासेस होती है। हमें तो प पता होता है सिर्फ़ स्कूल्स में पढ़ाई की क्लासेज़ होती हैं और कुछ कोई क्लास ही नहीं होती है है ना। तो इस समा के ये इस समय में हमें ये भी पता लगा कि कैसे हे सीखने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है? कैसे कहाँ सीखा जाता है? तो वो चीज़ें पता चली फिर आगे धीरे-धीरे लिंक्स बने। टीवी लाइन में एक है ना, एक्टिंग लाइन में तो वो चीज़ें अच्छी अच्छी रहती हैं कहीं न कहीं काम भी आती हैं <swallows> और आज आ भी रही है। तो धीरे-धीरे वो ये कहते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी आप आगे बढ़ते हो तो मैं भी ऐसे बढ़ता चला। तो अभी भी मतलब मान के चलिए <chuckles> 2-3 सीढ़ियाँ तो हम चढ़ ही चुके हैं। अभी बहुत बाकी सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी है। जी।
बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ। सही बात है। अच्छा। बिल्कुल सही बात। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। अच्छा। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सही है। हाँ। हुँ, हुँ। हाँ। बिल्कुल सही बात। जी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किसी भी काम को अगर सीखना है तो उसको सीखने के लिए कोई सलाहकार की आवश्यकता ज़रूरी है। और सलाहकार के साथ-साथ अगर वो उस क्षेत्र का उस स्किल के बारे में अगर जानता हो तो वो और ज़्यादा आपके लिए मददगार हो सकता है। तो ऐसे में जो आप अ, कोई जैसे आपने बताया कि आप एक्टिंग का शौक रखते हैं। और उसमें अपना करियर भी बनाना चाहते हैं। तो इसमें आप रोजमर्रा की ज़िंदगी में कौन-से ऐसे कोई नियम या कोई आदतें बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं या बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं तो जो आपके टच में रहने ज़रूरी होते है? या कोई रूटीन ऐसा जो आप बताना चाहे की आप उस रूटीन को अपनाते हैं?
जी। हुँ। जी, बिल्कुल। हाँ जी। जी, जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। उ। जी। रूटीन से तो क्या है कि सबसे बड़ी बात देखिए अब आपकी अ, मौसम मैं कह लो कि मौसम के हिसाब से कुछ भी कि आपकी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी हो जाती हैं कि आपको मतलब अपने स लिए भी समय निकालना मुश्किल हो जाता है। तो है ना, तो ज़रूरी है कि हम अगर अ, रूटीन में उस चीज़ को करना ज़रूरी ही है लेकिन जब भी आप करें उसे दिल से करें। और सवेरे उठते ही ना, कि मतलब अपने मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि हाँ, भई <smacks lips> मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, ये बनना है एक दा एक दिक एक न एक दिन ज़रूर बनूँगा। तो अपने मन के अंदर का वो भाव ज़िंदा रखना सबसे पहले ये ज़रूरी है। अगर आप मन एक्सरसाइज़ भी कर लेंगे, उसका रूटीन भी फ़ॉलो कर लेंगे जब आप मन से ही नहीं मन के अंदर ही नहीं, है ना, तो वो चीज़ें नहीं है। वो चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी अपने अंदर से। अपने मन में रखो अपने अ, लोगों से विचार व्यक्त करो क्योंकि देखिए एक्टिंग जो आप है ना, वो एक्टिंग एक अ, एक्टिंग का मतलब ही यही है कि आप एक्टिंग लगे ही ना वो। नेचुरल जैसे हो आप वैसे ही रहो, है ना? अगर आप एक्टिंग भी कर रहे हो तो आपको लोग सामने लगे कि वाह क्या एक्ट मतलब अ, लग ही नहीं रही है कि एकदम जैसे रियल में था तो वैसी चीज़ें अपने मन में रखनी पड़ती हैं। मेरा भी यही रहता है सुवेरे उठ के अपना सोचता हूँ कि हाँ, भई मतलब अपने एक अ, काम कर लिए जैसे उठ के प्रोफाइल्स देखने किसी की कि दूसरे अ, आते रहते हैं ऑडिशंस लिंक अच्छा ये देखिए अच्छा ये यहाँ पे प्रोफाइल फिट हो रही है यहाँ भेजनी है। मतलब वो चीज़ें रहती है कि है ना, डेली उठ के अपना पहले रूटीन सेट किया उनको प्रोफाइल भेजी या कुछ भी करना तो ऐसे रहता है कि हाँ, भई अपना काम चलता रहेगा तो वो चीज़ें रहती हैं कि एक्टिंग और जब आपको मौका मिले एक्सरसाइजेज़ होती हैं वोकल एक्सरसाइज़ बहुत सारी हो जाती है, है ना? और उसके बाद आपको अगर कोई फिज़िकल एक्सरसाइज़ कर सकते हो तो कर लो। क्योंकि घर में हर कोई फिज़िकल एक्सरसाइज़ नहीं कर पाता और उसके लिए मतलब अच्छा वो स्पेस भी चाहिए और अ, सारी अप गैदरिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अ, जैसे एक थिएटर ग्रुप में फिज़िकल एक्सरसाइज़ेस होती हैं तो वो चीज़ें भी अलग-अलग होती हैं। तो ऐसे आपको अपना रूटीन बनाना चाहिए। जी।
जी। हुँ। वहीं बात है। हुँ। जी। बिल्कुल। जी। सही बात है। हुँ। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपको अपना एक रूटीन बना के रखना चाहिए जैसे आप एक्टिंग की बात कर रहे हैं तो एक्टिंग में आपको फ़िज़िकली फ़िट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अ, दिनचर्या का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में कोई व्यावहारिक तरीका जो ख़ास तौर से काम आता हो वो बता सकते हैं?
हाँ जी। हाँ जी। जी, बिल्कुल। हुँ। <smacks lips> व्यावहारिक तरीका देखिए, मेरी अ, आप व्यावहारिक तरीका कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से, अब मेरे हिसाब से ये है कि अपने आप से झूठ मत बोलो सबसे बड़ी बात तो, है ना? कि तुम अगर किसी को दिखाने के लिए एक्टिंग कर रहे हो ना, कि हाँ, भई अ, मैं नेचु एकदम जितना नेचुरल हो सकते हो ना रहो। कहते हैं ना, कि एक रॉ मटेरियल टाइप का होता है वैसा रहना पड़ता है एक्टिंग में बेशर्म। सबसे बढ़िया कि अपने मैं अपने प्रोफ़ेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। सबके प्रोफ़ेशन का अलग होता है कि उसमें पूरा आप ऐसे बेशर्म हो जाओ कि आपको कहीं भी कुछ करने को मिल सके क्योंकि एक्टिंग में आपको बेशर्म बनना पड़ता है ना? तो वो चीज़ें रहती हैं कि सामने वाला भी अगर हम ना क्योंकि अब देखिए सामने वाला अगर किससे मिलना है, कैसे रहना है। मतलब सामने वाले की पर्सनैलिटी के हिसाब से हम उससे बात करते हैं कि हाँ जी, जी। मतलब उसके हिसाब से हम खुद को चेंज कर लेते हैं। कि हमें लगता है कि बड़े लेवल का इंसान है, है ना? बड़े लेवल का इंसान है, हम इससे ऐसे बात करेंगे तो इसको पता नहीं कैसा लगेगा कि हमारे मतलब अ, कैरेक्टर पे सवाल उठाएगा या मतलब कहेगा कि हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड पे सवाल उठाना है ना? ऐसे लगता है कि लोगों को कि भई अगर उसका है तो हमें उसके स्टैंडर्ड पे पहुँचना पड़ेगा। हम ये क्यों नहीं सोचते कि वो अगर वो हमारे जैसा बनना हमारे साथ बात कर रहा है तो उसको हमारे स्टैंडर्ड पे भी आना चाहिए, हमारी जैसे ही नेचुरल रहना चाहिए, है ना? हम क्यों जाएँ? अपने उसके हम जैसे हैं, या तो वो जैसा है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, हम जैसे हैं हम वैसे रहें। हम ये ना करें कि उसको दिखाने के लिए हम चेंज हों वो हमारे को दिखाने के लिए वो चेंज हो, है ना? तो वो चीज़ अपना नेचुरल रहना अ, ज़रूरी है कि जैसे हो वैसे रहो, वैसी बात करो, कोई वो नहीं है कि हाँ, भई एकदम आपको दिखाना है कि जेंटलमैन पूरे एकदम से कि टिप-टॉप ज़्यादा जी सामने वाले ने इंग्लिश में बात करी तो हमने भी इंग्लिश में झाड़ दिया है। क्यों करनी भई इंग्लिश में बात ज़बरदस्ती के ज़बरदस्ती है क्या हमारी नेशनल लैंग्वेज थोड़ी है जो बात करें। है कि नहीं है। हमारा हिंदी है हम हिंदी में हिंदी में कंफ़र्टेबल हैं सबसे बढ़िया, हिंदी में बात करो अपना ठीक है? सामने वाले को भी बल्कि करो प्लीज़ आप मेरे से बात करो। आती है चल ठीक है, आती है लेकिन हमारा मन नहीं करता बोलने का, क्यों बोले समझ लो सब कुछ समझ लो लेकिन क्यों बोलनी? सामने वाला बाहर से आया तो अपने फिर वहीं रहो जहाँ से तुम बोलते हो तो, है ना? जी।
जी। बिल्कुल। हुँ। सही बात है। हाँ। बिल्कुल। सही बात है। हुँ। जी। बिल्कुल। सही बात है। हुँ। <chuckles> सही बात, बिल्कुल। जी। जी। सही बात है बिल्कुल सही आपने कहा कि किसी को दिखाने के लिए अपने जो पर्सनैलिटी है उसमें बदलाव नहीं करना चाहिए। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि सामने वाले को अपने जैसा बना लें ना कि अपने आपको सामने व वाले के जैसा बनाने की कोशिश करें। तो ऐसे में कई बार आपने महसूस भी किया होगा, देखा भी होगा कि जब हमें अपने एक्टिंग की ही अगर हम बात करें, तो कई बार क्या होता है कि हमें कोई काम नहीं मिलता या काम की वजह से हम निराश हो जाते हैं। हार मान लेते हैं कि हाँ, अब शायद हम इस काम को नहीं कर पाएँगे। तो ऐसे में आप फ़िर से कैसे उत्साहित करते हैं अपने आपको उस काम के लिए?
जी। हुँ। जी, जी। जी। अ हुँ। जी, बिल्कुल। हाँ। जी देखिए अ, मतलब मौके तो ऐसे सारे बहुत उ उम, बहुत आते हैं कि हाँ भाई ऐसे लगता है कि हमारे मतलब अ, फ़्यूचर नहीं है, है ना? लेकिन कहीं न कहीं ना देखिए मैं अब पहले नेगेटिव माइंड रहता था क्योंकि अब एक कहते हैं ना कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। अगर हम सारा दिन यही सोचेंगे ना कि भई ये काम नहीं मिल रहा ये हमारा तो कोई फ़्यूचर ही स डिसाइड नहीं होगा फ़्यूचर अच्छा नहीं होगा। तो कहीं न कहीं ना फ़िर भगवान वो ही करने लग जाता है आपके साथ। <clicks tongue> तो हमें ऐसे नहीं करना है। और अब मेरी तो ऐसा हो गया पहले मेरे साथ ऐसा होता था लेकिन मैं ना पॉज़िटिव थिंकिंग रखता हूँ अपना हमेशा कुछ अच्छा सोचो। अगर हमारे साथ बुरा भी हो रहा है ना तो मैं तब भी यही सोचता हूँ कि भई कोई बात नहीं इससे अच्छा भी होगा। अगर इतना बुरा हो रहा है तो इत-इतना अच्छा भी इससे ज़्यादा ही अच्छा भी होगा। तो पॉज़िटिव थिंकिंग रखो अपनी सबसे बड़ी बात है। अब काम में ऐसा होता है कि कई बार अब देखो एक्टिंग लाइन अगर आपको नॉलेज हो तो अ, जब भी हम कहीं ऑडिशन वगैरह देते हैं। तो हमारे को ना एकदम से मतलब अ, कास्टिंग डायरेक्टर भी कॉल करके ना बोल पहले तो आपकी प्रोफाइल लॉक कर देंगे कि आपका कल शूट है और कई बार ऐसा होता है कि आप इंतजार करते रहे। तो उन्होंने आपको पूरा फ़ाइनल कर दिया कि आपका 100% फाइनल है और एंड टाइम पे आके मना कर दिया कि भई <clicks tongue> तुम्हारा कैंसल हो गया तुम्हारी प्रोफाइल आगे सेलेक्ट नहीं हुई है। तो वो चीज़ें ना हमें कई बार वो भी करती है कि भई इतनी हमने मेहनत करी है और एकदम से मतलब सामने वाला गोली पा रहा है हमें है ना कि नहीं भई अब तुम्हारा नहीं है। तो वो चीज़ें हमें उसमें भी पॉज़िटिव रहना चाहिए कोई बात नहीं। ये नहीं मिलता तो कोई नहीं इससे अच्छा रोल मिलेगा। कई बार ऐसे मेरे साथ 2-3 बार हुआ है कि वन डे टू डे रोल जैसे मिलते हैं तो उसमें आया मेरे को, चलो ठीक है कि उन्होंने पहले क्या कि आपकी सिलेक्शन होगी आपको एक दिन का शूट है चलो आ जाना है। फ़िर आगे मैं चलो ठीक है रात को फ़ोन आता है। फ़ोन भी नहीं करते हैं जब सेलेक्ट नहीं होता ना कहते हैं आपको रात को कॉल टाइम बता देंगे। मैं खुश हो गया कि चलो भई सुवेरे जाना पड़ेगा और रात तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कॉल टाइम नहीं आया कॉल ट उसके चक्कर में मैं सोया नहीं कि भई अगर मैं सो गया कॉल टाइम आ गया मैं सुबेरे टाइम से उठ नहीं पाऊँगा। तो वो चीज़ हो गई। फ़िर उसके बाद वो जब ऐसे 2-3 बार हुआ कैंसल हुआ चलो 1 दिन का गया फ़िर उसके बाद देखिए अच्छा क्या हुआ कि जहाँ 1 दिन का काम मेरे को लगा कि चलो 1 दिन का काम चला गया मैंने कहा, "कोई बात नहीं अच्छा आएगा।" उसके बाद हफ़्ते का 1 दिन की जगह हफ़्ते का काम आ गया। तो ऐसे भी होता है कि है ना भगवान ने कहा था कि तुम्हारे 7 दिन का काम लिखा है तो 1 दिन का काम क्यों दिलवाऊँ? तो ये चीज़ें भी आपकी रहती है कि आप अच्छा सोचोगे तो ज़रूर अच्छा होगा। तो अपना माइंडसेट को इतना मजबूत कर लो कि अगर आप कोई भी आपको गिराने की कोशिश ऐसे सामने वाले भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको कि भई वो आपको कहेंगे, "नहीं है भई फ़्यूचर नहीं है कुछ और कर ले।" क्या ओ भई ठीक है हम कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपसे माँग के नहीं खा रहे हैं है ना? हम अपना जो जी रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, अपनी खुशी से खा रहे हैं और 1 सबसे बड़ी बात संतुष्ट हैं हम अपने आप से, है ना? और हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी से भी तो ये चीज़ें कहीं न कहीं ना मतलब अ, बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब लाभदायक रहती हैं अगर आप ऐसी सोच रखते हो। और नेगेटिव आपको पता है नेगेटिव सोच का तो हर जगह बुरा ही असर है वो अच्छाई में भी बुरा ही ढूँढता है। जी।
हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल। हुँ। सही बात है। <chuckles> जी। हुँ। ठी हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। सही बात है। बिल्कुल। जी। सही बात। हाँ। बिल्कुल। जी। स सही बात है। बिल्कुल आपने इस स ब ब बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके उम्मीद करता हूँ फ़िर बात होगी। धन्यवाद।
ज धन्यवाद। जी। जी, जी, जी, जी बिल्कुल। धन्यवाद आपका भी।